Tu vois, je voudrais parler d'un d'un truc avec toi, parce que j'avoue que ces derniers temps, hem, j'ai trouvé dans ma vie comment articuler, heu, ma vie personnelle, donc en d en l'occurrence, mon petit garçon qui a 1 an et 1/2, heu, et le boulot, heu, j'avoue que j'ai trouvé un équilibre et je suis plutôt contente, mais il y a une 3e partie que j'arrive pas du tout à intégrer, c'est du temps pour moi. Alors que ce soit, heu, pour me laver les cheveux et me les lisser. Heu, chose qui me prend 1 heure, 1 heure et 1/2, quand même, ou alors que ce soit pour faire du sport ou même tout simplement des fois pour rien faire, aussi. Hem, j'avoue que cette partie là, j'ai un petit peu du mal à à l'intégrer, heu, dans ma vie et pourtant, heu, j'avoue que ça me déplairait pas, heu, et <exhales> je me sens pas, heu, pas très, très bien vis-à-vis de ça, quoi. Ça me ça me manque un peu je dirais de pouvoir a avoir un petit peu cette insouciance de, mmh, de ne penser qu'à soi, heu, j'avoue que ces derniers temps comme j'en ai pas beaucoup, bah, ouais clairement, heu, ça me manque.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais, bah, je comprends parfaitement, heu, ce sentiment justement, où, heu, tu voudrais passer un peu plus de temps, heu, pour toi-même. Eh bah, maintenant que tu as eu un petit garçon, bon, ben, c'est normal, heu, comme comme jeune maman peut-être de de de lui consacrer du temps, et c'est tout à fait une pri peut-être une de tes priorités actuelles, mais voilà, tu te rends quand même compte que tu n'as vraiment pas le temps pour toi, d'autant plus que tu avais des activités que tu faisais avant, comme le sport, heu, ou ou des trucs tout simples, comme par exemple, heu, effectivement de te laver et lisser les cheveux, mais là, tu ne te prends même plus le temps pour ça, et hem, et qu'est-ce qui te prend au final du temps en dehors de l'éducation de ton zen de ton enfant? Est-ce que ce sont des tâches aussi ménagères, heu? Est-ce que tu travailles, quand même, un petit peu à côté? Qu'est-ce qui te prend du temps?
Ouais. Oui. Mmh. <chuckles> Ouais. Mmh. Ouais, beh, c'est un petit peu tout ça, c'est vrai que j'ai une organisation qui est bien rodée, hein, j'ai une routine, heu, qui est bien en place, à savoir que je dépose mon fils le matin et qu'à partir de 09:00 je travaille et je travaille en général jusqu'à 15:00-16:00 quelque chose comme ça, et c'est après, heu, cette partie-là où là, je commence effectivement les tâches ménagères. Alors, c'est un peu particulier, mon compagnon vit à l'étranger donc il est très, très, rarement, heu, avec nous, donc en général, je suis toute seule dans le quotidien, donc ce qui veut dire toute seule à faire les tâches ménagères, on a une grande maison, heu, donc voilà. Il faut que je fasse le linge, heu, mon mon fils prend beaucoup de place et c'est normal, hein, heu, c'est un petit garçon et donc à partir de 3:00-4:00, bah, je commence à faire les tâches ménagères, à faire à manger et ensuite je vais le chercher à la crèche. Hem, ce qui est une journée bien remplie, heu, ce qui me va au demeurant parce que ça me permet de faire les tâches ménagères, heu, à un rythme tranquille, je suis pas non plus toujours, heu, hyper débordée ou hyper stressée, j'ai juste le temps pour tout ce qu'il faut. Hem, b sauf bien sûr, heu, pour, heu, pour moi ou pour faire du sport. Hem, j'avoue que je p je j'ai un peu du mal d'ailleurs en en discutant à m je me demande si je prends pas le temps ou si je le trouve pas en fait, en n en le disant à haute voix, heu, je sais pas vraiment, finalement.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord. Ouais, beh, effectivement, bah déjà, c'est pas mal, heu, dans le sens où tu déposes ton fils, heu, à la crèche. C'est-à-dire ça te laisse du temps déjà dans, heu, dans la journée et puis, ensuite, effectivement, tu pourrais, heu, bah, tu as le sentiment de ne pas peut-être prendre du temps pour toi. C'est-à-dire que tu comme tu dis, tu arrives à plus ou moins à t'organiser pour les tâches ménagères. Puis, bon, après, pour le soir, heu, bah, tu récupères, heu, très probablement ton fils. Donc, heu, bah là, tu dois t'occuper entièrement de lui et peut-être ce qui fait que tes soirées, ben, heu, commencent tard, hein. C'est-à-dire que peut-être après 21:00 seulement, tu as la tranquillité et là, bon, c'est peut-être un petit peu tard aussi pour commencer un sport, ou ou faire d'autres choses. Donc, heu, ça va dépendre, heu, peut-être, heu, de comment tu organises ta journée. Donc, heu, tu comment tu gères concrètement, par exemple, la fin de journée, la soirée? Est-ce que tu arrives quand même à à te t'octroyer du temps, heu, quand il est couché le soir?
Mmh. Oui. Tout à fait. Ouais. Bah, alors, heu, tu as vu juste parce qu'effectivement, hem, ma soirée à moi commence vers, ouais, 20:30-21:00, heu, ou avant, tu as raison, hein. Avant, heu, c'est le bain de mon fils, c'est à manger, c'est l'histoire, enfin, c'est toute, heu, toute la routine du soir avec un enfant et oui, j'avoue que ma soirée, elle commence à 20:30-21:00, mais que je me lève très tôt parce que mon fils est un lève-tôt. Je me lève, c'est 6:00 du matin, heu et la journée, j'arrête pas et j'avoue qu'à 21:00, heu, je suis claquée, heu, je languis qu'un truc, c'est de me brosser les dents et de me mettre dans le lit ou alors de me mettre devant la télé ou devant le téléphone pour avoir un petit peu, hem, un moment de de tranquillité. Donc, heu, j'ai déjà pensé à faire du sport à ce moment-là, mais je dois avouer que j'ai franchement pas l'énergie et j'ai pas l'envie non plus, heu, clairement, le soir, heu, je je suis une lavette. Je j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas le l'énergie, non, clairement.
D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, oui, oui, je comprends parfaitement, heu, parce que tu si d'autant plus tu dois te lever de bonne heure pour t'occuper de lui et puis, bah, si la journée elle est déjà quand même un petit peu, heu, enfin qu'elle soit mien bien même, heu, épuisante, heu, que ce soit mentalement ou physiquement et ben, tu te retrouves le soir, heu, complètement vidée d'énergie et hem, qu'est-ce qui, heu, aujourd'hui te dirait, heu, ben, que tu tu as bien profité de toi? Alors, tu as parlé des cheveux, un peu du sport, heu, est-ce que tu aurais d'autres choses? Est-ce que tu es un petit peu du style à regarder aussi des films et des séries ou à écouter de la musique? Heu, est-ce que tu as d'autres choses qui te feraient plaisir?
Ouais. Mmh. Tout à fait. Mmh. Mmh, les films et les séries, pas vraiment. J'avoue que je suis pas trop regardeuse de télé. C'est pas quelque chose qui me manque. Quand je regarde la télé, c'est vraiment parce que j'ai autre chose à p enfin, j'ai rien d'autre à faire ou qu'il y a vraiment un truc qui me plaît, hem, non, ça serait les sorties entre copines, heu, j'avoue que, là, il fait un, mmh, il fait nuit tôt, en plus et j'ai le sentiment de rester un petit peu chez moi tout le temps et comme mon compagnon n'est pas sur une période où il va revenir bientôt, il reviendra qu'à la fin du mois, donc, heu, encore pas avant quelques semaines, hem, j'avoue que je ferais bien une sortie entre les copines, restaurant dans une ambiance, heu, décoration de Noël, enfin, ou ou ou là, il va arriver l'élection de Miss France. J'avoue que j'aimerais particulièrement regarder Miss France avec mes copines et bien sûr, sans que mon fils soit là parce que même si je lui porte tout l'amour du monde, heu, bah, quand il est là, la soirée elle est pas la même. Bien sûr que je dois m'occuper de lui, heu, voilà, il s en plus, s'il est pas chez lui, c'est une attention encore plus particulière parce que, bah, il faut que je vérifie quand même qu'il fasse pas trop des bêtises et et qu'il mette pas le souk chez les les copains et les copines. Mais, oui, j'avoue que, bon, les cheveux c'était anecdotique, heu, mais les soirées entre copines, heu, entre adultes, en tout cas, disons, heu, c'est vrai que ça, ça me manque un petit peu, ouais.
Oui. Mmh mh. Oui. D'accord. Bien sûr, oui. Mmh mh. D'accord. Oui, bah, effectivement, surtout si vous aviez des petites routines, heu, avant. C'est-à-dire, heu, regarder, heu, les émissions Miss France, heu, toutes ensemble, heu, ben, c'est vrai que ça peut être assez frustrant de ne pas pouvoir, heu, les le faire, heu, maintenant qu'il y a le le petit garçon. Même si tu dis, voilà, que tu lui portes, heu, tout tout l'amour du monde. Est-ce que justement tu tu culpabilises peut-être un petit peu, heu, si tu ne passerais pas autant de temps avec lui, heu heu, dans la journée et dans la soirée? Heu, est-ce que tu pourrais quand même, éventuellement, heu, trouver peut-être d'autres solutions? De le faire, heu, garder par, heu, par soir ou peut-être, heu, profiter durant la journée, heu, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te dérange un petit peu concernant l'éducation?
C'est vrai. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh, non, j'avoue que je culpabilise pas du tout. Parce que je passe, heu, le temps que je passe avec lui, j'en fais en sorte que ce soit de temps de qualité. Donc, heu, je suis pas happée par autre chose. Je pose mon téléphone, heu, on regarde pas la télé, j vraiment je joue avec lui, je ne m'occupe que de lui. Donc, heu, donc c'est bien et puis, je trouve aussi que c'est bien qu'il fasse des choses en dehors de moi, hem, c'est bien aussi pour lui que qu'il se fasse garder par quelqu'un d'autre ou ou qu'il soit à la crèche. Parce qu'à la crèche, il y a des copains, heu, il s'amuse, il fait beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités. Donc, non, j'ai aucune, heu, aucun sentiment de culpabilité. Mais, c'est vrai que, maintenant que tu le dis, faudrait peut-être que j'envisage, effectivement, hem, de le faire garder le soir. Après tout, heu, quand il est couché, heu, il dort plutôt bien. Il se réveille très, très rarement. Donc, c'est vrai que ça serait, heu, ça serait pas une mauvaise idée, effectivement, d'envisager de le faire garder le soir pour que moi je puisse sortir, heu, avec les copains et les copines. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Ça pourrait c'est effectivement, faisable, heu, si tu as un petit peu les moyens financièrement ou du moins, si tu as de de l'entourage, heu, que ce soit, par exemple, avec, heu, un babysitter, heu, ou alors, heu, peut-être de la famille, si tu as des parents ou ou des frères et sœurs ou des oncles. Ça pourrait être faisable effectivement, le soir pour, ben, soit un petit peu te détendre en faisant 1 ou 2 heures de sport. Voilà, ça serait pas trop long non plus. Ou alors, effectivement, de de profiter avec les copines et copains, de sortir un petit peu, ça te permettrait, ben, de bien de bien déconnecter de la journée, de bien te défouler aussi et puis, ben, entièrement d'avoir du temps pour toi.
Mmh. Oui, oui. C'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai qu'en plus, heu, à la crèche, là où il est, il y a des jeunes filles. Alors quand je dis des jeunes filles, c'est qu'elles sont vraiment jeunes. Elles doivent avoir une vingtaine d'années. Je pense qu'elles sortent juste des études, hem et c'est vrai que, peut-être, qu'elles ont moins d'obligations familiales que des des des filles qui sont un peu plus âgées et qui, du coup, ont peut-être elles-mêmes déjà des enfants et c'était ça serait peut-être pratique pour, hem, pour elles de venir le garder et puis, moi, ça me rassurait un peu. C'est vrai que, comme je sais qu'elles le connaissent, heu heu, bien et qu'elles s'en occupent toute la journée, puis, même lui, il verrait un visage connu. Parce que, par contre, je suis pas très à l'aise avec l'idée de faire venir, hem, un étranger ou une étrangère, heu, ça je crois que, c'est même carrément hors de question et même, oui, mes parents, heu, mes parents. Après, mes parents sont fatigués, en ce moment. Donc, c'est pas trop le moment mais mon frère, hem, alors, j'avoue que j'y ai pensé mais mon frère a aussi 2 enfants en bas âge, heu, qui dorment, eux, pas beaucoup et très mal. Donc, j'avoue que j'ose pas, en plus, heu, leur donner entre guillemets «la charge de mon fils». Ça ferait 3 enfants, hem, ça ferait 3 enfants, rien que pour eux. Donc, mon frère, je j'o j'ose pas trop, pour le moment. Mon fils est encore un peu petit. Il a encore b besoin de beaucoup d'attention. C'est encore beaucoup de b b beaucoup de beaucoup d'occupation, heu, mais c'est vrai que la jeune fille de la crèche à qui je pense, heu, ça serait peut-être bien, heu, de lui envoyer un message ou alors, tout du moins, déjà d'essayer d'avoir son numéro pour voir, heu, déjà, si elle serait OK. Ouais, ça serait une bonne idée, ça c'est clair.
Mmh mh. Oui. C'est sûr. Mmh mh. Oui. Oui. Bien sûr. C'est ça, effectivement. Mais, si tu ne peux pas trop avec la famille, de voir, heu, que quelqu'un que tu connais un minimum ou du moins q si tu sais, qu'elle est sérieuse, ben, ça peut être bien. Après, heu, il y a certaines be babysittrice, effectivement, heu, sur des sites où tu peux avoir des avis, heu, concrets, heu, fiables, aussi. Donc, heu, tu peux parfois aussi te laisser tenter. Mais si après ce tu as vraiment des craintes, heu, bah, c'est ce n'est pas la peine. Ce serait du stress pour toi, tu ne tu ne profiterais pas et donc, heu, ça, ça pourrait être une solution et concernant la journée, est-ce que tu penses que tu peux quand même, heu, t'octroyer un petit peu plus de temps, si tu laisses un petit peu les tâches des fois de côté et te laisser du temps, ben, peut-être, heu, pour faire d'autres choses, heu heu, si tu tu peux même peut-être te lancer dans de nouvelles activités?
Mmh. Oui, oui. Ah pfff. Ouais. Non, clairement. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Mmh mh. Oui, alors, ça, heu, j'ai mis tellement de temps à trouver un une routine et un équilibre, heu, qui me permettent de concilier mon fils, le travail et les tâches ménagères, heu, que j'avoue que j'ai un peu du mal à ess à mettre cet équilibre, un petit peu, en péril, heu, à essayer d'y mettre autre chose parce que, c'est vrai, comme je fais tout à un rythme qui est parfait, heu, j'ai j'ai j'ai pas d trop de temps, effectivement, mais à l'inverse, je cours pas non plus, heu, après toutes les tâches donc heu, donc j'ai un peu du mal à mettre cet équilibre-là en péril heu, peut-être qu'à l'avenir aussi, heu, mon fils va grandir donc peut-être qu'il va prendre une place, heu heu, un peu moins importante enfin pas importante à mes yeux, mais je veux dire importante dans mon quotidien et et dans et dans mon dans mon travail de de maman et et et de jeune femme. Peut-être qu'il nécessitera un peu moins d'attention et qu'il sera, peut-être, aussi, en capacité de faire un peu de sport avec moi. Qui sait? Là, il est vraiment petit mais oui, j'ai maintenant que j'y pense, peut-être qu'il faudrait juste que je m'arme de patience, finalement.
Oui. Mmh mh. Oui. Mmh. Oui, ben que tu tu te tu t'en rends très bien compte, effectivement, heu, quand il grandira, heu, bah, tu seras un peu plus autonome aussi. Il pourra peut-être un peu plus, heu, être, heu heu, indépendant et et ça te permettrait de faire plus de choses. Et puis, ben, si dans la journée, heu, tu, bah, tu dis que la balance, heu, enfin, tu as peur de de basculer l'équilibre, après si tu te rends compte que tu n'as quand même pas trop de temps pour toi, bah, c'est que la balance, elle penche un petit peu plus vers, heu, vers les occupations, heu. Donc heu, tu pourrais peut-être aller même, peut-être, une 1/2 heure, pas forcément 1 heure, mais t'octroyer 1/2 heure, heu, ou pas tous les jours, peut-être tous les 2 jours, pour faire quelque chose, quand même, durant la journée. Puis, bah, après le soir, si tu as une possibilité de le faire garder pour justement profiter, peut-être, 2 ou 3 fois par semaine, là, ça pourrait être une bonne option.
Mmh. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'1/2 heure heu, 1/2 heure, une fois tous les 2 jours, ça me bousculerait un peu pour le reste, mais bon, après tout, ça va, ça serait pas non plus insurmontable. Hem, écoute je te remercie pour, heu, pour cette discussion, ça m'a fait du bien d'en parler avec toi et c'est clair que je vais voir si je peux obtenir le numéro de cette jeune fille à la crèche, heu, voir si je peux aller regarder Miss France avec mes copines. Heu, j'avoue que ça serait un super moment. Donc merci à toi pour ton oreille attentive, c'était super.
Oui, mais il y a pas de problème, je me fais pas de souci pour toi et puis, bah, comme tu l'as dit, voilà, il grandira et puis après, ce sera bien plus facile. Et puis, quand même, pour le moment, bah, tu as quelques options, quelques possibilités, donc ce sera à toi de voir si c'est faisable, mais il y a pas de problème.